Много чего, да. М. И вот, э, для меня, значит, быть хорошим родителем было тогда заботиться о себе
Мгм.
много и много уделять внимания детям. И было всё замечательно, когда они ходили в садик.
Да. Отли Мгм.
<tsk> А пока они были в садике, я не работала и сидела дома. <chuckles> Ещё к Да, да. Муж на работе О о ой, с 2 лет. Мы их отвели очень рано.
Так. Ага, то есть, ты отдыхала в это в это время, пока они были в саду, ты отдыхала. А с какого возраста ты, а, отвела детей в задик в садик? Ой, это ясли, да, наверное, в таком возрасте?
Да, да, это были ясли.
Мгм мгм.
М, они, конечно, ходили много времени, не ходили. Я помню, особенно летом почувствовала, что у меня дети в садике.
Мгм. <chuckles> Да. Почему?
Потому что вс тепло. Ну потому что они почти всё время были здоровы. <chuckles>
А, да-да-да, то есть меньше простудных заболеваний, да, в летний период получается?
Да, да, а, так они по очереди болели. И понимаешь, как-то я не очень ощущала, что они в садике: то 1 дома, то 2, то вдвоём.
Мгм. Да, да. <laughs> Не давали тебе отдохнуть. Слушай, ну вот ты говоришь, что ты отдыхала, когда ты отводила их в садик. Вот именно в это время ты начинала заниматься собой?
Да, да, вот когда никого не было дома, я благоухала. И вот поэтому я была наполненная мама, ещё и помощница по уборке приходила. И и мне вот это нравилось. Я действительно то время была самая счастливая, наверное, в нашей семейной жизни. Всё как-то так складывалось замечательно, как я хотела, как я действительно себе видела я хочу быть какой мамой. И я их на кружки водила, возила на разные, на танцы повела.
Мгм. <laughs> Ой, как замечательно. Как замечательно. Да. Мгм. Это тоже во время садика ты имеешь в виду, да? Или это уже после было, кружки?
А ну вот с 5 лет, как только они повз там с 4, потом в 5 лет. Да, да.
Ага. То есть до школы даже получается уже, да, какие-то. Ага, расскажи про кружки ещё, к а, что чем им з ли нравилось заниматься, какие кружки, а, ты находила для них?

Э, для меня это значит очень-очень много чего. <chuckles>
Очень интересно, рассказывай.
А, ну, э, я мама 2 мальчиков.
Замечательно.
Они двойня, они уже подростки. Да.
У, ничего себе. Мгм.
М, и я всегда старалась быть для них хорошей мамой. То есть я из тех мам, которые этим действительно, скажем, была я озабоченная, специально много лет не работала, чтобы быть э, чтобы никогда они не сказали, как вот часто бывает. Вот дети вырастают и говорят: "Да, родители там работали всё время, а не было у них времени".
Да. Мгм. Да, и и не уделяли достаточно времени детям, да?
<smacks lips> М-да, внимания, времени.
Мгм. То есть ты так осознанно, получается, подошла к материнству, к рождению детей, загодя.
Ну, не совсем загодя, но когда уже родились.
Ага, так.
А я по под походила на тренинги, м, когда они были совсем маленькие.
А тренин тренинг на какую тему?
Тренинги были, вот, назывались "Радость воспитания", или "Как воспитывать детей без наказаний".
Так, а это примерно с какого возраста можно проходить такие тренинги? Когда детям сколько?
Чем раньше, тем лучше.
То есть прям с рождения можно туда пойти, с рождения ребёнка?
Да, ещё с беременностью, наверно, стоит пойти. Ну, честно говоря, я, когда туда пошла, для меня было открытие. Ну, к своему стыду, <chuckles> признаюсь, ну, что нельзя детям и по попе давать? Я думала, можно, ну, м
Мгм. Нельзя? Всё-таки считается, что нельзя, да?
Ну, конечно, вообще никакого рукоприкладства, и кричать нельзя. <chuckles> Ну, по-хорошему.
Мгм. Ничего себе. <chuckles> Но ведь это бывает, наверняка, очень тяжело совладать со своими собственными эмоциями.